Imm, anladım. Eee, valla çok güzel bir yere değindin, olabilir neden olmasın. Eee, belki de bunun üzerine gitmem lazım. Bir de şeyi söyleyeyim; kardeşim de değişiyor bir yandan tabii, yani, eski ben ve eski kardeşimin ikili diyaloğu yok artık, hani, bunu da yadsıyamayız aslında. O yüzden çok da bunu dert etmemem, eee, akışta olmam lazım, bunu fark ettim. Çok teşekkür ederim, konuşmak iyi geldi. Eee, güzel fikirler de verdin, hani, biraz böyle kendimle, eee, daha fazla baş başa kalmama sebep oldu bu konuşma. Teşekkür ediyorum sana.
E, tabii ki. Doğru. Rica ederim. Ne güzel. Rica ederim, her şey gönlünce olsun.
Senin de. Baybay.
Baybay.